नमस्कार, कैसे हैं आप?
नमस्ते जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। और देखिए मैं सोच ही रहा था कि जब जो कोरोना की जो महामारी आयी थी तो उस समय सब कितना जो है कितने परेशान थे। और उस समय मुझे कहीं न कहीं लगता है कि लोगों ने जो है ना उस समय अपनी जो फिटनेस पे अ, अपनी सेहत पे थोड़ा-सा लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। और कहीं न कहीं मैं बोलूँगा कि कहते ना अपनी दिनचर्या में भी जो है व्यायाम वग़ैरह को जो है शामिल किया। तो मतलब आपको क्या लगता है कि उस समय पे आपने भी ऐसा कोई फिटनेस में अपने रूटीन में कोई बदलाव किया था ताकि जो है उस समय आप स्वस्थ रह सकें और इन सब चीज़ों से बचा जा सकें?
बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल अ, हाँ जी हमने भी कुछ हद तक किया पहले-पहले एट कोरोना से तो इतना डर गए थे ना, तो ऐसा लगता था कि जैसे के उम, पहले पहले तो बहुत अ, डरावना ही था ना कोरोना, पूरा डरावना ही था। तो ऐसा लगता था कि जैसे बाहर तो हम तो बिल्कुल नहीं जाते थे तो घर पे ही कुछ न कुछ अ, जैसे कि व्यायाम हो अ, या सुबह में उठ के योगा हो ऐसा कुछ न कुछ कर करते थे। अ, तो इससे थोड़ा न थोड़ा, जैसे फिटनेस के ऊपर तो हम भी तो ध्यान दिए और अ, सिर्फ़ उ य जैसे व्यायाम उसी पे नहीं जैसे हमें जो डाइट था ना तो डाइट भी थोड़ा न थोड़ा हम बदलते रहते थे ताकि हम हेल्दी हेल्थ रहे ऐसा हम नहीं करते थे। क्या आप भी ऐसा कुछ किया था क्या कोरोना के दौरान?
सही बात है। जी, जी। जी, जी बिल्कुल। हाँ जी। हुँ। जी, जी।
आप आप आप भी ऐसा कुछ कर रहे थे क्या?
जी, जी बिल्कुल देखिए उस सम
जी।
हाँ जी, हाँ जी। हमने भी जब उस टाइम महामारी जो आयी थी ना तो काफ़ी ध्यान दिया था सेहत के ऊपर। क्योंकि उस समय जैसे आपने बताया ना काफ़ी लोग जो है अ, डर गए थे और सबको था कि मतलब अ, कहते है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, सेहत का ध्यान रखना है ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। तो जैसे हम क्या करते थे कि उस समय क्योंकि बाहर तो जाना अ, संभव था नहीं तो लोग घर पे ही जो है ज़्यादातर अपनी व्यायाम, कसरत वग़ैरह करने लग गए। और ख़ास तौर पे जो अ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ वग़ैरह होती है ना जैसे अ, अनुलोम-विलोम हो गया, कपालभाति हो गयी ये जो कुछ योग होते हैं उनको खास तौर पे जो है हमने उस समय जो है अ, उनके ऊपर उसके ऊपर ध्यान दिया। और काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि वो जो है हमारे रूटीन में था और मैं उस समय तो ख़ैर कंसिस्टेंटली करता था। क्योंकि क्योंकि सुनने में आया था ना क्योंकि जो महामारी थी कोरोना उसका ये जो ब्रीदिंग है हमारी अ, जो लंग्स वग़ैरह सी कैपेसिटी है उसपे बहुत ज़्यादा एक ओवरऑल गलत प्रभाव था। तो कहीं न कहीं उस वजह से भी जो है ना हम ये जो योग वग़ैरह है उसको थोड़ा ज़्यादा करते थे। और देखिए मुझे कहीं न कहीं लगता है ना कि मतलब कोरोना के उस समय से अब तक का देखा जाए तो उसके बाद से मतलब हर किसी के जो जीवन में ना ये एक फ़िटनेस रूटीन को लेके कोई बदलाव तो आया है। क्योंकि किस कहते है ना कि इस अ, ये जो महामारी आयी थी उसने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है ख़ास तौर पे कि अपनी सेहत को कैसे हमें ध्यान देना चाहिए हमें दिनचर्या में भी। अक्सर मतलब ऐसा होता है ना कि हम कभी-कभी तो जो है अ, बाहर जिम वग़ैरह चले जाते हैं, एक्सरसाइज़ कर लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो हमारा कहीं न कहीं ना कंसिस्टेंट होना चाहिए। हम रोज़ अगर दिनचर्या में उसे शामिल करेंगे तो फिर भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी, जी।
अच्छा। बिल्कुल। अ, बिल्कुल। अ, बिल्क हाँ। अ, बिल्कुल। बिल अ, बिल हाँ। बिल्कुल बिल्क अ, बिल्कुल। हाँ जी, जी। बिल्क बिल्क बिल्कुल बिल्क बिल्कुल आपने सही कहा जैसे कि अ, आजकल ऐसे बीमारी हो रहे हैं जैसे कि आजकल सभी लोग क्या करते थे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ बैठ जाते हैं। टीवी टीवी और मोबाइल के साथ बैठ जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है मोटापा औ और जैसे के अ, डायबिटीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल। और तो कोरोना के बाद तो ये अभी ज़्यादा हो रहा है, मैं ऐसा मान रही हूँ क्योंकि बहुत सारा हम पढ़ रहे हैं आजकल न्यूज़ में। तो अ, अगर हम थोड़ा ना थोड़ा जैसे हमारा हेल्थ के बा व बारे में अगर हम कुछ ध्यान दे देते हैं तो बहुत हम अच्छा अच्छी हमारा हेल्थ रख सकते हैं। जैसे कि हम खान-पीन खान-पीन में भी हम थोड़ा ना थोड़ा हमको तो अ, कुछ ना कुछ तो देख के ही करना है। तो हम कोरोना के कोरोना के दरमियाँ हम ज ऐसा करते थे कि जैसे कि कोई का अ, काढ़ा बोल के य पीते थे। इससे क्या होता था के जैसे गले में अगर अ, कोई ख जैसे गले में अगर ख खर-खर ऐसा ख अगर हो रहा था तो वो काढ़ा पीते थे। हाँ, तो इससे क्या होता था के गला साफ़ होता था और अ, जो भी आपने बताया ना जैसे कि छोटे-मोटे जैसे कि योगा हो और अ, अनुलोम-विलोम ये तो एक्सरसाइज़ हम भी बहुत करते थे। अ, जैसे कि यो योगा योगा बहुत करते थे। अनुलोम-विलोम का योगा बैठ के करते थे और बच्चों को भी हम करवाते थे उस समय। ताकि हम तो बाहर तो नहीं जाते थे और अगर बाहर से तो अ, दूध हो या सब्जी हो तो वो तो आता था ना। अ, तो ओ ऐसा अ, थोड़ा-थोड़ा करके हम योगा हो योगा या डाइट में ऐसा हम चेंज़ेस लाते लाते थे। और आप क्या मानते हो जैसे के जिम जाना ज़्यादा आसान दिखता था या अ, एक्सरसाइज़ जैसे घर पे ही बैठ के एक्सरसाइज़ करना अच्छा लगता था आपको?
जी, जी। बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल। सही बात है। हाँ जी। अन हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ ख़राश जैसी कोई रहती थी। जी, जी। जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। देखिए, उस समय तो ख़ैर बाहर जिम जाना, कहीं बाहर ग्राउंड में जाना, वो भी बिल्कुल संभव नहीं था और इससे मुझे तो हमेशा से, कहीं न कहीं मैं कभी जिम गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि घर पे भी जो एक्सरसाइज़ करना है ना, थोड़ा-सा, मैं बोलूँगा कम्फ़र्टेबल होते हैं और लोग अपने समय के हिसाब से जो है, कर सकते हैं। तो अक़्सर हम देखते हैं कि बहुत बारी इस चक्कर में ना अ, आलस्य वग़ैरह भी आ जाता है कि <clears throat> हम कभी-कभी कहते हैं ना कि क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें किसी चीज़ के पैसे नहीं देने, तो फिर हम कभी सोचते हैं कि, "चलिए, आज अ, रहने देते हैं। कल मैं ये जो है, व्यायाम कर लूँगा।" तो मुझे लगता है कि ये भी एक ज घर पे हम एक्सरसाइज़ करते हैं, बाहर नहीं जाते, तो एक हो सकता है कि ऐसी कोई समस्या आ जाए, तो पूरा अनुशासन चाहिए होता है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए, तो अ, घर पे एक्सरसाइज़ करना ना, थोड़ा-सा अ, बोलूँगा कि आसान तो रहता ही है। आप मतलब बहुत सारी, ऐसी कहते हैं ना, वर्कआउट वग़ैरह होते हैं, जो आप घर पे अच्छे से कर सकते हो और देखिए, योग वग़ैरह तो जिम में शायद ही हम कर सकते हैं क्योंकि जिम में बहुत सारे बाकी के लोग भी आते हैं, तो कहते हैं ना, वो एकांत शग अ, जगह नहीं मिल पाती, वो शांति का माहौल भी नही होता। घर पे आप किसी अकेले कमरे में जो है, अच्छे से योग वग़ैरह कर सकते हो और तो वो एक मुझे लगता है कि वो भी एक काफ़ी सही चीज़ रहती है। इसके अलावा, अगर देखा जाए, तो बट ये है कि जिम में ना अ, सारे के सारे वो इक्विपमेंट्स वग़ैरह होते हैं और लोग भी होते हैं, तो उनसे भी जो है, सलाह-परामर्श मिल जाती है। कोई साथ में व्यक्ति होता है, कसरत करने के लिए, तो कहते हैं ना कि एक अच्छा साथी मिल जाता है और काफ़ी अच्छे से अपना व्यायाम भी हो जाता है। तो मेरा कहीं न कहीं ये मानना है। आपको क्या लगता है इस बारे में?
हुँ, जी। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल बिल्कुल। हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा और मैं ये भी जैसे कि अगर हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, तो मैं ये बोत बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर हम जिम में गए, तो अगर हम बाहर अगर कुछ अ, जिम जिम ही नहीं, अगर हम बाहर कुछ योगा क्लासेस अगर अ अ, क्योंकि वहाँ तो पैसे देकर हम रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ओ, इस समय हमको वहाँ जाना है, ऐसा लगता है। तो घर पे क्या होता है, ए ए ऐसा आलसी हम बन जाते हैं अ, "चलो, अब नहीं, और आधे घंटे के बाद करेंगे।' ऐसे आलसी बन जाते हैं। लेकिन कोरोना के दौरान ऐसा हो गया था कि हम बाहर ही नहीं जा सकते थे, तो तब हम क्या करते थे, हम घर पे ही बैठ के जो भी अ, जैसे अ, जिम के हो या एक्सरसाइज़ेज़ कुछ हों या योगा हो, सभी बैठ के हम क्या करते थे, कोई टाइ हम हम क्या कर रहे थे, जैसे कि टाइम टेबल बना के रखे थे। कैसे क्या करना है, सुबह में कितने बजे उठना है, क्योंकि हर वक़्त काम काम तो सब पूरा घर से ही रहता था ना, बाहर तो कोई स्कूल नहीं था, बच्चों को स्कूल नहीं था। अ, तो हम क्या करते थे, पूरा एक टाइम टेबल बना के रखे थे। तो टाइम टेबल के मुताबिक हम क्या करते थे, उत वो समय पे वो वो कर करके जाते थे, क्योंकि हर वक़्त क्या, खेल-कूद अ, इंडोर गेम्स में, इसमें ही सारा समय चला जाता था। तो हमारा फ़िटनेस के बारे में भी हमको तो सोचना था ना, इसीलिए हमने सुबह में जैसे कि योगा का ऐसा रख लेते और जब अ, शाम से सोने से पहले मेडिटेशन करते थे और बीच में शाम शाम में क्या करते थे, थोड़ा एक्सरसाइज़ करते थे। ऐसा, और बीच-बीच में जैसा खान-पीन का भी थोड़ा ख़्याल रखना, है ना? तो इसी का ऐसे हम क्या कर रहे थे, एक दिनचर्या हम अ, लिख के हम डालते थे, तो इसी प्रकार हम क्या करते थे अ, उस वक़्त, ऐसा करते थे। क्या आप भी ऐसा कुछ अ, कैसा ज जैसे अपने हेल्थ के बारे में ऐसा ही कुछ आप भी किया था क्या? क्या कोई अलग मेथड आप फ़ॉलो करते थे?
जी। हाँ जी। सही बात है। हुँ। जी, जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। जी, जी। हुँ। जी, जी। हुँ। सही बात है। जी, जी। जी, जी। अ, हाँ, देखिए, जैसे हम भी वही घरेलू जो उपाय होते हैं ना, वही जो है, कहीं न कहीं मैं उसको फ़ॉलो करता था, हम जो हमारा पूरा परिवार था, कि एक तो जैसे आपने बोला ना कि वो जो रुटीन था, तो वो भी हमने जो है, बिल्कुल उसमें बना के रखा क्योंकि देखिए ना, उस समय तो मजबूरी भी थी। अ, कहते हैं ना, उस समय खुद से ही एक अनुशासन आ जाता है, क्योंकि आपको हमेशा डर रहता है ना कि ये जो महामारी इतनी फैल रही थी, तो उस समय क्या होता था कि हम हम भी अ, हर दिन जो है, ऐसे सुबह उठ के थोड़ा-सा, अगर अ, कोई हो ना, तो बाहर बाल्कनी में जाके एक कोई अ, कहते हैं ना, वो साँस छोड़ना, साँस लेना, वो गतिविधि कर सकते थे और थोड़ी-बहुत जो घर पे जो अपनी कसरत हो सकती है, जैसे अ, आँगन में अपने जो लॉबी होती है ,वहाँ पर थोड़ा बहुत दौड़ लगाना। तो वो हम थोड़ा बहुत करा करते थे कि ताकि ना, मतलब शरीर बैठ ना जाए और वो इम्यूनिटी भी जो है, डेवलप हो जाए और उसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो जैसे अपने फ़िटनेस में ही ये सारी चीज़ें आती हैं ना, खान-पान वग़ैरह, उसको लेके व उस समय जो है, काफ़ी हमारा जो है, ध्यान गया था। देखिए, ऐसा भी है कि महामारी जब लॉकडाउन जब हुआ था, तो बहुत लोगों ने जो है ना अ, अलग-अलग तरह की डिशेज़ वग़ैरह ट्राय की थी, जो हमने भी करी थी, लेकिन उसी के साथ हमने इस चीज़ का भी ध्यान दिया कि ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है, हम गलत चीज़ों का सेवन करें, ख़ास तौर पे इस मुश्किल हालात में। तो वहाँ पर और कहते हैं ना कि अ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो खान-पान में, जैसे आपने बताया, जो काढ़ा वग़ैरह हम अ, लेते थे और एक तो जो अ, भाँप होती है ना, स्टीम अ, उसको भी हम लिया करते थे, ताकि जो है ना, मतलब कहीं से भी अ, वीक ना हो जाए बॉडी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ तरीके थे, जो हमने भी जो है, बिल्कुल अपनाए थे और कहीं न कहीं इसको लेके ना अ, रुटीन में जो हैं, बदलाव भी, मैं देख सकता हूँ, काफ़ी तौर पे आया। उस समय तो ऐसा भी होता था कि जब भी कोई भी हम सामान ला रहे हैं, तो हाइजीन का बड़ा ध्यान रखते थे कि हर चीज़ को सैनिटाइज़ वग़ैरह करते थे, हाथ-पैर अच्छे से धोते थे। जी, जी।
अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल हाँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल जी। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी, हमने भी कुछ ऐसा ही कर क करते थे। जैसे कि अभी आप कहा ना स्टीम हाँ, इस इसको तो बहुत द बहुत ज़्यादा हम भी इस्तेमाल करते थे जैसे कि हर दिन इनमें एक बार स्टीम अ, लेते थे और अ, अनुलोम-विलोम इसकी तो आदत ही पड़ गई थी और अब तो कोरोना नहीं है फ़िर भी हमको वो आदतें नहीं गईं। अब भी हम वो बैठ के क्या करते हैं जैसे कि योगा। योगासन्स के कुछ आसनस आसन हम तो यूट्यूब पे देख के हम करते थे वो अभी-भी हम चालू क करके हैं। और मैंने ये भी किया था जैसे कि जब कोरोना के टाइम पे बाहर को हमको जाने नहीं होता था ना तो मैंने घर पे ही ट्रेडमिल मँगवा लिए थे। तो अभी हम उसका ट्रेड ट्रेडमिल का अभी भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब तो बाहर जा सकते हैं लेकिन फ़िर भी अ, जैसे कि काम के दबाव से बाहर थोड़ा जाने का मुश्किल हो जाता है ना, तो अभी-भी हम क्या करते थे ए 20 या 25 मिनट बैठ के ट्रेडमिल कर लेते हैं। और अ, जो डाइट हम फ़ॉलो करते थे ना ऐसे ही आज भी हम वो वैसे ही कर रहे हैं तो बदलाव अ, जैसे आदतों में वो कुछ न कुछ थोड़ा बदलाव भी आके हैं लेकिन फ़िर भी जो वो फ़िटनेस वो करते थे ना, उसको तो हम अभी-भी हम चालू करके हैं। जैसे कि उसका तो ब्रेक हम नहीं करके हैं। आप भी जैसे पहले जैसे कोरोना के अ अ, टाइम पे आप भी जो करते थे ना वही आदतें कर रहे हैं फ़िटनेस का? या कोई बदलाव आके हैं आपकी ज़िंदगी में?
हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी। अ, बिल्कुल। सही बात है। जी, जी। बिल्कुल। अ, जी, जी। देखिए मुझे भी लगता है ना कि कोरोना से ही जो है फ़िटनेस रूटीन बदलाव आया है। कोरोना से पहले जैसे हमारी भी इतनी उम्र नहीं थी लेकिन फ़िर भी हम अपने फ़िटनेस पे ध्यान देते नहीं थे बट कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ कि बिल्कुल वो कहते हैं ना वो दिनचर्या में ही हमें शामिल करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से ना वो एक आदत-सी बन गई अपने आप जो है वो अनुशासन भी आ गया। अब क्या होता है कि हम मतलब सुबह तो नहीं पर मैं शाम को जो है उठ के कभी-कभी कसरत जो है कर लेता हूँ। तो अ, जितनी अ अ, कंसिस्टेंसी से महामारी उस टाइम पे करते थे लॉकडाउन में उतना तो नहीं कर पाता लेकिन हाँ आदत अभी छूटी नहीं है तो कभी-कभी जो है बिल्कुल मैं कसरत वग़ैरह कर लेता हूँ और कहते हैं ना कि बाकी चीज़ जो खान-पान है उसके बाद से अ, उसमें भी कहीं न कहीं मैं बोलूँगा बदलाव तो उसमें भी आया वो भी फ़िटनेस के अंदर ही कहीं न कहीं रहता है। तो एक अच्छा खान-पान कहते हैं ना रखने की वो हम अ, कोशिश करते हैं की ज़्यादा फ़्राइड आइटम ना खाएँ क्योंकि उस समय भी ऐसा ही था कि कि आपने देखा होगा कि जो उस समय जो महामारी जब हुई थी जब लॉकडाउन था संपूर्ण तो, जो बड़े-बड़े चिकित्सक वग़ैरह थे ना उन्होंने भी कहा था ना कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और अ, जो अच्छा खाना है उसका सेवन करना चाहिए और ऐसे जंक फूड वग़ैरह का ना करो। तो मुझे लगता है की वो आदत शायद आज भी कहीं न कहीं बरकरार है और कहते हैं ना कि अ, उस वजह से जो हमारी फ़िटनेस रूटीन में बदलाव आया है वो कहीं न कहीं मुझे लगता है हमारे जीवन के लिए एक अ अच्छा परिवर्तन है आपको क्या लगता है इस बारे में?
अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। अ, बिल बिल अ, बिल जी। जी। हाँ। अच्छा। बिल्कुल। जी। हाँ जी, आपने भी, आपने जो भी कहा मैं मैं भी आपकी बात से सहम सहमत हूँ क्योंकि हम भी ये करते थे जैसे कि अगर हम कोरोना के टाइम अगर हम कहीं बाहर गए तो जब घर के अंदर आते थे तो हाथ सैनिटाइज़ करते थे और आते ही क्या करते थे अ, सीधा वॉशरूम के अंदर जाके हम हाथ, पैर, मुँह सब भी धोते थे और अ, जैसे त तब क्या करते थे कोरोना के समय में बाहर से आते ही सीधा वॉशरूम जाके हम शावर लेके बाहर आते थे। लेकिन अब क्या करते न उसकी आदत तो अभी-भी हमको है। जैसे कि आते ही हम सीधा अभी क्या करते थे पहले हमारे हाथ साफ़ करते हैं। हाथ साफ़ करे बिना हम कुछ भी चीज़ें ही नहीं छी छीते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये तो एक बड़ा बदलाव है हमारे जीवन में आ गया है। मैं ऐसा समझती हूँ क्योंकि पहले जब कोरोना से पहले तो हम ऐसा नहीं करते थे। बाहर से जाके आएँगे तो आ के सीधा बैठ जाते थे, अ, गप्पे-शप्पे ऐ करते थे परिवार वालों के साथ और अगर कुछ दिएँगे तो ऐसे ही खा लेते थे। लेकिन जब से कोरोना आया ना तब से हम क्या करते हैं अगर किसी चीज़ भी अगर बाहर से अगर हम आए तो किसी चीज़ को भी अगर छूना छूने से पहले हम पहले जाके अ, हमारे अ, जैसे कि साबुन हो या डेटॉल से जाके पहले हाथ धोते हैं और बाद में ही कुछ चीज़ करते हैं। तो ये तो एक ब बड़ा बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया है। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बदलाव आया है क्या कोरोना के बाद?
बिल्कुल। जी, जी। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी, जी। सही बात है। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अ, देखिए अ, ये है ना कि जो कोरोना जो बीमारी जो महामारी आई थी तो उसके बाद से मेरे ख्याल से ना पूरे विश्व भर में और सबके जीवन में ना इसने एक बदलाव तो डाला है। और मैं बोलता हूँ कि इसने जो है हमारे जो फ़िटनेस है उसको लेके एक नई प्राथमिकता हमें कहीं न कहीं दी है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि कोरोना के बाद से अब लोग और भी ज़्यादा कहीं न कहीं जागरूक हो गए हैं अपनी सेहत को लेके। और मैं देखता हूँ कि बहुत लोग होते हैं वो अब जो है अ, पूरी अपनी सेहत पे अच्छे से ध्यान देते हैं और अपने खान-पान का जो अ, सेवन करे जिस चीज़ का उसके ऊपर वो ध्यान देते हैं और कहते हैं ना कि मतलब ये चीज़ पहले तक भी थी लेकिन अ, हर इतनी जगह मतलब हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता था पर अब ऐसा हो गया कि कोरोना के बाद से अब क्योंकि थोड़ा-सा जो है हमारे समय में बदलाव आया है और तौर-तरीकों में बदलाव आया है तो क्या है ना कि लोग अब जो अपनी अ अ, ज़िंदगी में अपने फ़िटनेस पे थोड़ा-सा ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर मैं ख़ुद का ही उदाहरण दूँ तो कोरोना के पहले भी 2019-20 में अ, मतलब 20 से पहले मैं इतना जो है ध्यान नहीं देता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ की जब स जब से कोरोना हुआ फ़िर कोरोना के बाद से वो जो आदतें हमने उस समय जो पाल रखी थी अपने अ, फ़िटनेस को लेके वो कहीं न कहीं आगे भी बरकरार रही तो कहते हैं ना कि इसने मतलब हमे थोड़ा-सा ये बताया ना कि हम अ, हमें अपने स्वास्थ्य पे कितना ध्यान देना कितना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, उस समय अगर किसी की इम्यूनिटी वीक होती है, इस स सेहत सेहत इतनी अच्छी नहीं रहती तो उसके ऊपर कितना ग़लत प्रभाव जो है कोरोना का जो है पड़ता था। तो मैं भी कहीं न कहीं वही मानता हूँ ना इसने कहीं न कहीं मतलब ज़िंदगी में हमारी सेहत को लेके एक नई प्राथमिकता दी है। आपकी क्या राय है इस बारे में?
हाँ जी। हाँ जी। बिल बिल हाँ। अ, बिल्कुल, बिल हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। अ, जी। अच्छा। हुँ। उम, बिल्कुल। बिल्कुल जी। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा जैसे कि हम तो हमारे ज सेहत के मामले में हम तो बहुत बड़ा एक प्राथमिकता तो हम तो कोरोना के बाद ही देखे हैं क्योंकि कोरोना से पहले तो हम उतना हम अ, जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में देते थे लेकिन उतनी हद तक नहीं देते थे। तो जब कोरोना आ गया ना तो उसके बाद हम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ह एक हद तक हम अ, प्रा प्राथमिकता देखे हैं और जैसे आपने बताया है खान-पीन हो या फिटनेस हो अ, या योगा हो सभी में कुछ न कुछ थोड़ा ना थोड़ा अभी-भी हम अ, चालू करके हैं और बदलावा भी बहुत आ गया है कोरोना के बारे में कोरोना के बाद इस सब में भी बदलाव आगे है। अ, तो मैं जो भी ब अ आके है ना हमारा बदलावा ये आगे भी ऐसे ही अम जैसे कि थोड़ा-थोड़ा करके आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ। क्योंकि अ अगर हम फ़िट है तो तभी तो हम हमारे परिवार को भी अच्छे से देख सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ और आपने मुझे इस बारे में बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपके विचार सुनके भी मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कि कोरोना के टाइम फ़िटनेस आपका कैसा था ये सब सुनके बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ कि दोबारा आपसे बातचीत का मौका मिले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। अ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। मुझे भी। मुझे भी। हुँ। जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके अनुभव जान के। आशा है हमारी दोबारा बात होगी। जी, जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। अच्छा। जी। बिल्कुल, अच्छा जी धन्यवाद।